Nah, saya tuh dulu awal-awalnya ep pakai hijab itu dari SMA ya. Itu awalnya memang karena kayak terpaksa gitu, karena saya masuk SMA yang SMAnya mewajibkan untuk siswi itu pakai jilbab bagi yang muslim gitu. Nah, dari situ saya, eee, terbiasa pakai jilbab. Nah, awal-awal kuliah saya tuh pernah sempat ragu tuh, mau lepas hijab apa enggak gitu kan. Nah, tapi saya balik lagi, wah, eee, pertama lebih karena malu ya, karena ada temen-temen juga yang tahu saya selama ini udah pakai hijab kok tiba-tiba lepas gitu. Jadi ada kayak perasaan dari dalam diri sendiri kayak enggak nyaman aja gitu. Terus akhirnya saya belajar belajar lebih dalam lagi tentang agama dan juga budaya di karena saya kan berasal dari daerah, eee, Sumatera Barat, Minang, di mana itu, eee, saya juga tinggalnya yang di kampungnya, yang di dusun gitu. Nah, di dusun itu budaya orang-orang itu memang lebih kuat untuk melihat gaya kita itu seperti apa gitu. Ketika kita merantau tiba-tiba gaya berpakaian kita itu berbeda. Nah itu bakal jadi gunjingan deh tuh sama orang-orang sekampung. Iya, faktor sosial juga sangat mempengaruhi.
Oke. Mhm. Oh, oke. <laughs> Mhm. Mhm mhm. Mhm, iya. Ya. Mmm, mhm. Mmm, ya, ya, sosial ya. Oke. Oke, nah itu e menarik banget sih. Tapi pengalaman Kakak berarti, eee, mungkin dari background Kakak, yang Kakak bilang tadi dari dusun. Dan ketika meng eee, perkuliah pun jadi itu menjadi tetap faktor yang apa ya, tetap faktor yang menjadi dipertimbangkan gitu ketika balik lagi, dan itu mempengaruhi cara, Kakak berpakaian. Nah, tapi mungkin aku jadi penasaran sih, sebenarnya dari itu apakah ada tantangan sih, Kak, dalam selama berpakaian? Apakah sulit untuk memakai, membiasakan? Terutama kan tadi pertama kali pas SMA ya, eee, mem eee, pertama kali pakai hijab itu.
Iya benar,-benar. Iya, itu awalnya memang karena, eee, bisa dibilang terpaksa ya. Memang waktu itu, saya masih yang kayak ragu-ragu, kadang masih pakai hijab, kadang enggak. Waktu SMA tuh masih seperti itu, jadi kalau kayak, saya keluar dari asrama, itu saya enggak pakai hijab. Tapi balik lagi ke asrama, se ke sekolah saya pakai hijab, masih seperti itu dulu. Nah, tapi sejak kuliah, saya udah meyakinkan diri, "Wah kayaknya memang harus pakai hijab nih," gitu.
Mhm. Mhm. Curi-curi ya, Kak, ya. Mmm, oke. Nah, terus apa tuh, Kak, kalau boleh tahu yang pas momen di kuliahan yang membuat Kakak, tuh udah yakin nih, sebenernya udah nyaman dengan pemak pakai pakai hijab itu setiap saat?
Nah, momen yang paling menurut saya berasa banget tuh, karena kan saya kuliahnya di Pulau Jawa, sedangkan saya berasal dari Sumatera kan. Nah, saya merasa, eee, saya bakal ini enggak ya, bisa melindungi diri saya sendiri enggak ya, eee, terutama karena saya kan perempuan. Nah, gimana sih cara saya menjaga diri saya sendiri, sementara saya enggak ada saudara atau family juga di Jakarta gitu. Nah, dari situ saya, wah salah satunya adalah dengan cara melindungi diri dengan cara gaya berpakaian saya. Dengan saya berhijab dan pakaian yang tertutup, saya merasa kayak aman, enggak ada, kayak orang yang pengen berniat berniat mungkin kayak pelecehan seksual gitu, mungkin enggak ada yang akan berniat seperti itu ke saya. Nah, jadi dari pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya saya memantapkan diri untuk terus berhijab.
Iya. Mmm, hmm. Oke. Mhm. Mmm, hmm. Iya. Mhm.